はい。 はい。 あ、はい、わかりました。
はい、そうですね、なんかこう、まあ、将来とか、まあ、ほんとにこう、貯蓄とかあることに、まあ、越したこと、ないっていう風に思うんですけど、でも、まあ、なんてゆうのかな、あの、まあ、割とその、お金を貯めたりとか、あの、残していくとかっていうのって、割と得意な方ではあるんですけど、でもはい。結構そっちに傾いてしまうと、自分の場合どちらかって言うと、その、使うことを、あの、結構こう躊躇してしまって、今を、なんてゆうのかな、あの、もっと楽しんだ方がいいんじゃないかとか、あの、もっとお金出すとこには出した方がいいんじゃないかっていう風に、こう、思ったりする時があるんですね。
はい。 はい。 はい。 うん。 あ、はい。 ああ、はいはい。 うーん。 うん。 はい。
はい。で、それは、うん、特に何かこう自分自身とかのこう体験ま、例えば、あの、旅行だったりとか、旅だったりとか、ま、そういうところですね。なので、うーん、ま、ほんとにこう、未来にこうお金貯めてても、その時にできる体験って今のこう、健康的な、あの、体とか、ま、心とかエネルギーとかとは違った状態にあったりするので、なので、うん、そこら辺を考えると、なんかこう今への自分への投資っていうものをもう少し、あの、比率を上げた方がいいのか、それとも、その、少し、あの、貯蓄した方がいいのかとか、そこら辺のバランスの見極めるの難しいなって感じてるところですね。
ああ、うん。 はい。 うん。はい。 はい。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。うん。 うん。 はい。 ああ、うんうん。 はい。 ああ、そうですね。じゃあ、あの、貯める方にちょっと集中してしまうっていうことなので、っていうことは、えっと、一応今収入と支出でしたら、ま、黒字毎月でみたら黒字な感じではあるんですか？
はい。 うんうん。 あ、はい。 そうですね。ま、常に、ま、過去からも、その、ま、とりあえず自分自身の中での、ま、あの一つルール作りとして、なんかその、ま、あの、どういったことをしてもいいけど、ゼロかプラスそれだけ、あの、ま、何て言うのかな、あの、覚えておくみたいな感じで、ま、結構シンプルなんですけど、そうすると、あの、どういった状況でも、ま、ゼロか、あの溜まってったりするので、ま、そういう感じでうーん、あの、昔からいる感じですね。
うん。 はい。 うん。 うん。 はい。 はいはい。 うん。 はい。 そうですね。うん。 あ、そうなんですね。それはなんかとても素晴らしいあの、ね、プランだと思いますが、えっと、それがでもそちらにちょっと
はい。 うんうん。 ああああ。
重点がそっちに行ってしまって、今しかできない経験とかにあまり、投資できていないって感じる、ていうことでいいですか？
はい。 うんうん。 そうなんですね。まあ、自分自身の、こう、過去的には、あの、かなり旅行とか旅とかを、まあ、ずっとしてたりして、で、まあ、あと、ま、結構リモートでずっと働いてたこともあって、結構、こう、ま、長期滞在とかで、ま、海外に、あの、ま、色んなところに住んでたりとか、ま、そういうこともしたんですけど、割と最近、なんか、結構守りに入ってるような、あの、自分の感覚があって。うーん、ま、それはそれでお金貯まったりするからいいんですけど、でもはい、やっぱり、こう、将来を考えて、自分自身を、こう、振り返った時に、なんか、こう、どういったことを将来の自分に、こう、言われるのかなっていう風に考えると、「いや、もっと経験とか体験に、あの、投資しといた方が良かったんじゃない？」って言われそうな気がして、そうするそのバランスを余計考えたりしますね。
うんうん。 はい。 うん。 はい。 はい。 うん。 はい。はい。 うん。 はい。うん。 ああ、あ。はい。うん。 うん、そうですね。 うん。 うーん。 おお。 ああ。 うーん、その以前は旅行とか海外に長期滞在されていたっておっしゃったんですけど、まあ、あの、お仕事でしたら、まあ、ね、そのお仕事の都合もあるでしょうけど、まあ、以前旅行していたけど、今はあまりしていないということですか？
はい。 うんうん。 はい。 そうですね。ま、あの、自分自身、日本とヨーロッパとかに拠点があるので、ま、海外にいないかっていうと、ま、いたりもするんですけど、ただ、あの、どちらかっていうとそのベースがあって、そこからあんまり動いてないっていうことが、あの
うん。 はい。 あ、生活がそこだからっていう感じ。うん。ああ。
そうですね。はい。うん。なのでもう少し、あの、外に行って、あの、結構こう、まあ、何て言うのかな、経験とか体験としては、あの、自分自身、豊かにしてくれたっていうことも、ま、経験上分かってるので、もう少しそこら辺、何て言うのかな、あの、ちゃんと自分自身、予算とか、あの、ま、組んで、なんかもっと外、出た方がいいんじゃないかなっていう風に思ったりもしますね。
はい。 うん。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 うーん、じゃあ、あの、やった方がいいかなって思ってらっしゃる、う、うん、なんですけど、じゃあ実際にこう行ってみたい、やってみたい経験とか、具体的にあることとかはあるんですか？
はい。 うんうん。 ああ、そうですね。それは結構こう、まあ、色々、あの、ありまして、まあ、ほんとに、まあ、例えば、まだ、あの、まあ、いいろいんな、国とかは行ったんですけど、まだこう、行けてない国とか、まあ、例えばインドとか、まあ、あとペルーとか、なんかそうですね、ま、ヨーロッパ圏内でもまだ行ってないところとか、まあ、たくさんあったりするので、まあ、そうゆうところに行って、あの、まあ、いろんな自然まあ、特に自然が好きなので、自然とかに触れたりとか、なんか、ああ、あれしたい、とか、あれ、経験してみたいなっていうのは、結構、こう、頭ん中ではありますね。
うん。 はい。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん、う。 うーん。え、じゃあ、なんかそれを、いついつに行きたいなとか、こう計画したりとかってゆう具体的なプランは、今のところはないんですか？
はい。 ああ、そうですね。そこのなんかこう、プラン作りと、その、この予算をそこに使うってゆうのがなんかこう、あまり、あの、得意としてないっていうか、あんまりそれを最近してないところで、なんかこう、とりあえず、あの、必要最低限の、あの、支出をしたら、後は、こう、貯めるみたいな、なんかこううん。その、使うってゆうところに、なんかこう、なんてゆうのかな、あの、まあ、エネルギーってゆうか、こう、プランをしっかり立ててないっていうところですね。
うん。 うん。 ああ、はい。 うん。 はい。 はい。 ああ。 はいはい。 うんうん。 うん。 あ、はい、もう、習慣的に必要な支出、あとは貯蓄。
うん。 はい。
うん、で、もう、そのままでいいのかなっていう感じですね。
そうですね。うん。
うーん、じゃ、例えばま、必要な支出はもう必要な支出で決まっているじゃないですか。で、その貯蓄に関しては、もうあの、まとめて、ま、その銀行なりそういうところに、貯蓄ということですか？それともなんか色んなところに分けて、とかってされてるんですか？
はい。 うんうん。 ああ。 そうですね。ま、以前はあの、ま、株とかやったりもしてたんですけど、今はどっちかっていうと、ま、お金をこう、ま、銀行とか、ま、そういのにこう、預けるみたいな感じですね。
はい。 うんうん。 はいはいはい。 じゃあ、なんかその貯蓄に回せる額の中で、なんか、その例えばもう割合を決めてしまって、そのうちの、ま、1%でも5%でもいいんですけど、それはなんかあの旅行費用とか
はい。 うんうん。 ああ。 はい。
もしくはなんかちょっとあの、ちょっと貯めないと
うんうん。
いけないような趣味ですとか、なんか、なんですか、設備とかそういうものって決めてしまって、貯まったら使わなきゃいけないみたいな。<chuckles>
なるほど。 ああ、いいですね。うん。あ。
決めてしまったらこう、目標として、そこに行ったらこうするみたいなん、 とはどうですかね？<chuckles>
はい。 あ、いや、確かにそういう風になんかこう、お聞きすると、なんか聞いてるだけでも結構こうワクワクしてくるような、なんか感覚とか自分がいるので、うん、なんか、あ、そういう感じで、やっぱりこう、ま、パーセンテージとか、こう、一定の割合をなんかこう、何て言うのかな、自分自身がこうしたい、あの、ところとか、その経験っていうところへの投資っていうところに当てるのがやっぱりいいのかなっていう風になんかお聞きして思いましたね。
うん。 はい。うん、はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。ま、あの、ね、あの継続して、常にこう、貯蓄に回せているようなあの、印象は受けますので、ま、あの、ほんとにね、今これがやりたいんだって思ったら、もう今月の、貯蓄分をそこに回すというような思い切ったやり方でも、あの、いいかもしれないんですけど、ま、あのご本人のこう、うん、心地のいい方
うん。 はい。 うんうん。 ああ。 はい。 うんうん。
うん、で、もしちょっとずつなんか、その貯蓄と同様、もうなんか、このパーセントは、あの今の体験用に貯めなきゃいけないみたいな。
ああ。 はい、そうですね。
で、決めてしまったら、うーん。
うんうん。ま、確かに、まあ、そうですね、もしかするとそういう感じで、なんかこう一定割合を、まあ、ほんとにそういった体験とかに何かこう使うっていうのは、そういうのがいいのかもしれないですね。
うん。 ま、なんかね、その、どっちが先かやりたいことがあって、このために貯金してやるのか、こう、その、体験費が貯まったら何か探してでもやるみたいな。
うん、ん。 はい。 うんうん。 ああ。
まあね、もちろんやりたいこと、欲しいものにね、あの、使われるべきだと思うんですけど。うん。うん、ちょっとなんか習慣を変えてみるような。
うん。 そうですね。なんか、うんうん、す はい。ああ、そうですね。そう考えるとなんかこう割と自動的になんか、「あ、じゃあ、こう、エアフライトチケットとか、こういくらなのかな」とか、なんかこう、「大体こう、予算はどんくらい必要なのかな」っていう風に、あの、自然と、なんかこう頭ん中で、あの、考えが巡ったりするので、ま、そうすると大体こう、いくらくらいあの、確保したらいいのかなっていうのが見えてきて、そうすると、まあ、パーセンテージとか、もしくはその一定額をこうボンと、あのあの、引き出してみるのかとか、うん、そういうとこも結構、うん、なんか明確に見えていきそうな感じがしてきましたね。
うーん。 はい。 うん。 うん。 うん。 うん。 うーん、まあね、その将来の貯蓄はね、あの、あるに越したことはないですけどね、でもなんかそのね、あの、今できる体験とか経験とか、ね、それが逆になんか、うん、糧になって、ん、もっと、うん、人生潤って、<chuckles> 貯蓄も増えてとかだったらね、いいいかなと思うんですけど。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 ああ、そうですね。 はい。 うん。 ああ、なんかそうですね。その話をこうしてて、あの、お聞きしてたらなんかすごくワクワクしてきたので、やっぱりあの、今教えていただいたような方向性でいきたいと思います。
<chuckles> うん、ワクワク大事ですね。<chuckles> うん。
はい。今日はあのお話聞いて頂き、アドバイスありがとうございました。
いえ、どういたしまして。ありがとうございます。